Ja, das ist ja auch 'ne sehr einsartig einzigartige Situation und absolut nachvollziehbar, dass du solche Gedanken, äh, genau in den Momenten hast, wo, ja, diese Unannehmlichkeiten oder negative Dinge passieren. Kannst du einschätzen, was häufiger passiert? Weil du meintest ja auch, sonst geht's dir eigentlich sehr gut da und sogar vielleicht besser. Ähm, wie ist 'n so das Verhältnis zwischen den Momenten, wo du halt viel zweifelst und dir Gedanken machst, und zwischen den Momenten, wo du dich sehr glücklich und zufrieden fühlst?
Ja. Ja, also, ich finde, ähm, ich habe viel auch selfer Selbstvertrauen und auch ähm, ja, auch über mich selbst habe ich viel gelernt in den Jahren, als ich, äh, hierher gekommen bin und dann auch alles so für mich aufgebaut habe, dann auch auf der, äh, neuen Sprache und, ähm, alles irgendwie hat sich dann auch entwickelt. Also, das war jetzt nicht geschenkt. Man musste das schon, äh, alles erar arbeiten. Deswegen, ja, bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und es überwiegt auf jeden Fall diese, ähm, ja, schon
Mhm. Ja.
dieses Gefühl von: Ja, ich habe jetzt was aufgebaut und, äh, ich das ist wie so 'n, äh, ja, Gewinngefühl, ne? Man hat dann, äh, was für sich gemacht. Und genau, das ist auf jeden Fall stärker.
Mhm. Ja.
Bloß ja, für die Zukunft weiß ich auch noch nicht so richtig, was die beste Wahl wäre, weil, ja, also auf Dauer vor allem die Stadt, in der ich lebe, ist auch sehr teuer. Und halt Preis-Leistung, das ist dann leider, ähm, ja, sehr grenzwertig. Also, muss ich auch überlegen, ob sich das überhaupt lohnt, in der Stadt zu leben und aber hier habe ich dann halt meine Arbeit, deswegen kann ich jetzt nicht einfach <giggles> woanders also, ich könnte schon, aber, ähm, <chuckles> genau, einfach wegziehen ist gef äh, ja, nicht gefährlich, aber wieder was Schwieriges.
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, klar.